Je jouais où? À l'é
À l'école aussi peut-être. Hem. Non. Je crois que moi dans ma jeu dans ma jeunesse, il y avait aussi des billes à l'école, heu, maternelle, heu, il me semble dans la dans la récréa non dis-moi. Ouais c'est
Non, non, c'était pas à l'école, c'était dans le champ. Dans le Non, non, je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de c je me souviens pas de ça hein, j'étais très jeune, je me souviens d'1 ou 2 trucs qui m'a marqué mais c'est tout. Heu, mais je me souviens que les billes, je jouais avec mes frères et les petits voisins quoi, heu, qui qui voilà, les petits voisins du champ, et puis, heu, voilà, on gagnait les billes des autres. Qu'est-ce qu'on faisait aussi? On jouait aux osselets! Je sais pas si tu sais ce que c'est les osselets?
Ouais c'est tout Mmh. OK. Ouais. Ah oui! Cette espèce de petit, heu, bah, d comme des petits bouts d'os, mais en en plastique ou en bois. C'est ça?
Oui voilà, c'était c'était en plastique en général. Je me rappelle qu'on faisait sauter ça sur sa main, et puis pendant qu'on faisait sauter un mmh un osselet, eh, beh il fallait en ramasser. Voilà ramasser à à la main les autres. Avant de et et après on ra et après on on ramassait le on rattrapait le l'osselet qui avait v qu'on avait, heu, fait voltigé dans l'air, et puis je crois que c'est comme ça qu'on gagnait, heu, aux osselets, enfin je me il y a il y a plus de détails, je me je me souviens pas des, heu des vrais détails.
OK. Ouais. Ah oui! Ouais c'est D'a ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais mais oui ça c'est c'est je sais même pas si aujourd'hui ça existe toujours en fait ce ce genre de jeu. Je crois que la les les billes c'est redevenu un petit peu à la mode puisqu'il y a cet aspect, heu, collection, heu, cet aspect vintage mais heu, puis il y avait aussi des billes, heu, il me semble, assez rares, heu, et cetera, tu vois? Mais heu, c'est vrai que les osselets, waouh, c'est ça <chuckles> ça ça fait remonter des souvenirs, heu des souvenirs lointains en effet, parce que je il me semble pas que ça existe toujours aujourd'hui en eff en fait enfin.
Ouais, et je ne sais même pas. Ouais. Non, non et puis on jouait pas qu'avec ça, on jouait avec les boules aussi. Hein on jouait à la comme la pétanque, oui, voilà.
C'est Ouais. Les boules. Comme comme la pétanque? Ou? Ouais? Ah oui. <laughs>
Avec un petit cochonnet, je m'en rappelle, avec le petit cochonnet et puis, bah, celui qui qui se rapprochait le plus qui se rapproche qui rapprochait sa boule. Enfin, qui jetait sa boule le plus près du cochonnet, beh, gagnait hein?
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ça tu jouais ave aussi avec tes frères ou heu, tu avais b par exemple peut-être les les parents, heu, le les voisins?
Mes frères! Non, avec les avec mes frères. Dans le grand champ, on organisait, heu, toutes sortes
OK d'accord! Des tournois de pét? <laughs>
On a organisé, heu, toutes sortes, heu, de de jeux, heu, par exemple, en en été, on jouait aux cow-boys et aux indiens. Alors on se fabriquait des tentes avec des draps là, des ce qu'on pouvait trouver.
OK. Ah! Ouais.